Oo, mahirap talaga. Actually, tama ka naman doon kailangan ko talaga magdesisyon, ano ba talaga dapat. 'Yong health ko o makapag-relax ako, medyo gumaan ang isipan ko o talagang habulin ko. Sadly, 'di ba, parang gano'n ata talaga tayong mga Pilipino, 'di ba, siguro dahil nga sa, responsibilidad na nakaaatang sa balikat ko, 'di ba. Kaya hindi ko rin maiwas sino ba naman ang gus ayaw magpahinga, 'di ba, gusto ko nga 'yong magpahinga, eh. Kaya lang
Oo, totoo yan, mm. Tama. Mm. Mm.
'di naman laging gano'n di ba, pero tama ka, kailangan ko siya balansehin, ''di ba. Mm.
'Tsaka minsan kasi may mga sitwasyon na, alam mo, 'yong ugali no'ng lalo kung ika'y, eh, ah, workaholic 'tsaka 'yong gusto mo ng ganiyang mga oportunidad, eh, kumbaga, eh, banat lang ng banat, eh, 'di ba. 'Yon ngang hindi na natin napapansin, kagaya no'ng sabi mo, taon ka na diyan, nakasanayan mo na, pero ito, eh, nagtatanong ka na sa sarili mo, eh. Kung baka, senyales na rin 'yan na pag-isip-isipan mo nga kung, kaya ko pa ba another 5 years na ganito. Pero, at least na meron ka pang magagawa?
Mm. Siya nga, oo, 'di ba? Mm. Mm 'Yon. Siguro nga kailangan ko na magsimulang magtanong, mag-reflect-reflect, 'di ba.
Mm, 'tsaka worth it pa ba, kailangan ko pa ba bang kumayod ng ganito, eh, kung okay naman ng pala. Eh, kolehiyo ka na, siguro pag 'yong nagtapos 'yong isa mo, baka puwede ka pang makapagdesisyon tagala no'n. Oo, pag gano'n, gaan-gaan, 'di ba. <laughs>
Mhm, mm. Mm. Gumaan-gaan na, 'no. Na, 4 na taon pa, ah, hindi, tama 4 na taon pa, pero may awa ang Diyos. Na nakakaraos naman. Pero, tama ka, kailangan ko na mag-reflect-reflect, 'di ba.
Mm. Kasi, ganiyang talagang ikaw pa rin 'yan, makakahanap niyan ng solusyon talaga. Siguro, eh, kailangan mo lang may makausap din para, alam mo 'yon, talagang may magsabi sayo na, "Uy, ano ba 'yan." <laughs> It's about life, gano'n, 'di ba?
Kasi mm. Mm. Tama, mm. Oo. Oo nga, oo nga. Talaga naman, gano'n naman tayong, 'di ba, mga Pilipino, kaya naman natin, eh, lagi naman nating kinakaya. Kaya lang minsan, kailangan lang natin 'yong tao na nakikinig sa atin, minsan hindi naman talaga 'yong payo, eh, 'yon lang paglaanan ka ng oras, parang okay na sa atin, 'di ba. Nagiging okay na ulit tayo, namo-motivate na agad, nabu-boost na uli ulit 'yong motivation natin. But anyway, salamat sa pakikinig mo, tama ka, ah, kailangan ko mag-isip-isip.a <laughs> At, ah, oo, oo, kaya laban lang, 'di ba, hindi naman talaga madali lagi, mm.
Korek. Mm. O wal